Hi, ich, hm, bräuchte eigentlich 'n Rat grade im Moment. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich, ähm, habe 'ne sehr schlechte Erfahrung gestern gemacht, und zwar bin ich, äh, am Dienstag zu meinem Freund in der Schweiz gega gek ich bin halt dahin gefahren, ähm, weil der mich eingeladen hat letzte Woche und gesagt hat: „Ja, ich habe, ähm, nächste Woche von Mittwoch bis Freitag frei. Das Ganze können wir dann mit dem Wochenende verlängern und einen Skiurlaub gemeinsam machen.“ Und ich wollte das schon die ganze Zeit machen. Ich, ähm, bin nur bis jetzt einmal Indoor gefahren und, ähm, hatte da ziemlich Spaß bei. Es war auch irgendwie nicht so schwierig, wo ich mir dachte, ja, ich könnte das dann bestimmt, äh, halt auch, äh, hier in der Schweiz am im am Berg machen. Ähm
Hm. Ja. Mhm.
Hab natürlich die Gondel nach oben genommen, es war alles so überwältigend und angsteinflößend, vor allem, wenn da so riesige Berge sind und überall Steine. Man hat die ganze Zeit Angst, dass man, äh, runterfällt und sich dann, äh, quasi irgendwas ver äh, bricht, was halt dazu geführt hat genau, dass ich halt, ähm, ja, so viel so viel, äh, Angst hatte. Meine Beine haben die ganze Zeit gezittert, bin 50.000 Mal runtergefallen und habe jetzt quasi Angst, morgen wieder dahin zu gehen. Hast du da vielleicht 'n paar Tipps so, wie ich diese Angst überwinden kann?
Voll. Hm, also, du hast dir wirklich wehgetan oder? Wie sah das aus? Und das war dein 1. Mal?
Genau, das war mein allererstes Mal. Ich, ähm ja, du musst dich so vorstellen, diese diese Gondel, die man da nach oben nimmt die meisten Fahrer brauchen quasi 1/2 Stunde, um, ähm, von oben nach unten zu fahren und wieder die die die die Gondel quasi nach oben zu nehmen. Und ich war dann da quasi 6,5 Stunden dann beschäftigt, meinen Weg nach unten zu f äh, finden. Ähm, und bin währenddessen natürlich 100 Male runtergefallen, habe, ähm, mich nicht wirklich sehr stark verletzt. Ähm, ich würd sagen, bisschen äh, die Hüftmuskulatur ist sehr belastet grade. Ich ich spüre das auch, ich g beim Laufen. Und, ähm ja, ich ich w ich würde gerne eigentlich wieder morgen dann quasi fahren, am besten sogar 'n Kurs nehmen, damit ich, äh, quasi diesmal n ich hatte einfach 'n zu hohes Selbstbewusstsein, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte, das kann nicht so schwierig sein. Ähm, da war es halt auch wirklich zu spät, einen einen Kurs zu buchen. Äh, v vielleicht mache ich das dann halt auch morgen. Ähm, ja, also quasi so um diese Angst zu überwinden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist quasi, ja.
Mhm. Ja, voll verständlich, also da würde ich auch Angst haben. Ähm, das ist halt problematisch, weißt du, 1. mal Skifahren und dann direkt auf 'n auf 'n Berg hoch. Ähm, ohne Anleitung und dann runterkommen müssen und dich verletzen. Das ist, äh das ist halt schon 'ne Nummer das ähm da hätte ich auch Angst. Also, es ist 'ne Angst, die auch real ist, weißt du? Es ist nicht irgendwie von wegen, 'ne imaginäre Angst, sondern du hast dir wehgetan, wie es sich anhört 'n bisschen. Nicht verletzt jetzt, aber wehgetan.
Genau, ja, also ich hab mich, ähm, auch verletzt und hab mir auch wehgetan. Also nicht jetzt äh, nicht an den Schienbein, natürlich die Skischuhe, da gibt's 'n paar blaue Flecken. Ähm, ansonsten, ähm, tut der Rücken weh, aber im Groben und Ganzen hat ist das Problem eigentlich ne, du man fährt da und braucht so lange, man gibt achtzig Euro für den t für das Tagesticket aus und dann noch mal 80 € für die Skiausrüstung, nur damit man, ähm, quasi gar keinen Spaß hat, ne, und s nur die ganze Zeit runterfällt. Irgendwo denk ich mir: „Ja, du musst es einfach lernen, äh, da hättest es vielleicht besser planen können, äh, indem du dir von Anfang an einen Ski Lehrer, ähm, quasi besorgst.“
Mhm. Ja. Ja.
Ähm. Ja, also, da ist jetzt quasi, ähm, ne, ich hab mich auch nicht gedehnt. Hätte ich gewusst, dass ich mich hätte dehnen sollen hätte hätten die Muskulatur vielleicht nicht so sehr wehgetan. <inhales> Hätte ich die Hüften genug, äh, quasi gedehnt und auch bisschen die Beine, die Oberschenkel, dann wär das vielleicht 'n bisschen einfacher gewesen, aber na ja. Es ist einfach auf jeden Fall 'ne Erfahrung gewesen, aber ist immer noch das Problem mit der Reiseangst. Ich weiß nicht, wie ich diese überwinden soll.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ich mein, ist ja voll nachvollziehbar, dass du 'ne Reiseangst es ist halt nicht so einfach 'ne Reise, mal an den Strand gegangen oder sowas, sondern es ist halt schon 'ne Angst mit Aktivitäten verbunden, ne? Und ich sage mal so, deine deine Freunde hätten dich irgendwie, denke ich, 'n bisschen vorwarnen können oder sollen, oder einfach auch waren die die ganze Zeit bei dir, oder wie war die Situation? Ihr seid hochgefahren zusammen, und dann haben die dich alleine gelassen oder wa was war das Szenario?
Also, du musst so vorstellen, ich bin von der Gondel ausgestiegen, also wir sind so gemeinsam aus der Gondel ausgestiegen, sind dann mi mit den Skischuhen erstmal gelaufen, hatten die Schi Ski Skis quasi in der Hand. Wir haben die Skis hingelegt. Äh, ich hatte erstmal direkt Probleme, die überhaupt anzuziehen. Ich wusste, äh also quasi dranzumachen an die Schuhe Ich wusste nicht, dass ich, äh, die parallel, ähm, quasi zur Strecke halten muss, äh, also
Ja. Mhm. Mhm.
nicht parallel, sondern halt quasi andersrum, sodass ich nicht, äh, einfach rutsche, während ich nur die Schuhe anziehen will, die Skis anziehen will. Ja, und, ähm, da hat das Problem schon angefangen und, äh, dann hatte ich natürlich riesige Angst, weil ich gemerkt habe, links und rechts sind so Buchten, wo man wirklich runterfallen kann 'nen paar Meter und sich sehr stark verletzen kann. Und ich dachte mir: „Ja, warum ist das hier nicht, ähm, quasi zugemacht worden, sodass man auch sicher ist?“ Aber ich habe gemerkt, jeder konnte diese Strecke runterfahren. Also, da gab's Kinder, die waren 3 Jahre alt, die die so winzige kleine Kinder ich bin ja zie also auch ziemlich groß die da an mir vorbeigefahren sind, ne? Ich bin dann 50.000 Mal runtergefallen. Da kommen so 3-, 4- jährige, k äh, Kinder, die dann fragen, ob alles okay ist, ob ich irgendwie Hilfe brauche. Einerseits fand ich das sehr süß, aber andererseits war das halt auch 'n bisschen, äh, ermutigend quasi, dass die das schon mit dem Alter können, ähm, und ich halt, äh, noch nicht. Und ja, das ist halt die Kollegen, mit denen ich gefahren bin, die machen das auch schon, seitdem die 3 sind. Ich glaube, die hatten einfach 'ne zu 'ne zu hohe Erwartung, da habe ich denen gesagt, dass die na nachdem die wirklich versucht haben, mir 'ne Stunde zu helfen, dass sie einfach selber fahren sollen, damit die selber was vom Tag haben. Ich hatte ja die Techniken ja, ja, habe ich, weil ich wollte jetzt nicht, dass deren Tag auch versaut ist.
Mhm. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Ja. Hast du gesagt? Mhm. Aber dann bist du nicht mehr gefahren, sondern du bist dann runtergelaufen?
Nein, also ich habe es immer wieder versucht. Wie gesagt, ich habe erstmal diesen Mumm nicht gehabt. Ich habe den dann sind die bei der nächsten Runde die sind einmal runtergefahren. Bei der nächsten Runde sind die dann wieder auf mich zugestoßen und haben wieder versucht zu helfen. Da haben die mir 'ne Technik gegeben. Das Problem war halt einfach, ich habe es 'n bisschen gelernt, aber sobald ich runtergefallen bin, kam war mein Selbstbewusstsein wieder weg. Und, äh, irgendwann hatte ich das Selbstbewusstsein, aber gar keine Kraft mehr in den Beinen. Also, ich war so sehr erschöpft körperlich, also, jedes Mal, wenn ich runtergefallen bin gegen gegen das Ende, musste ich wirklich 10 Minuten liegen, damit ich Kraft aufsparen kann, wieder aufzustehen. Also, genau, ja, so so so war quasi mein harter Tag gestern.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm, ja. Ja. Ja. Ja. Verstehe. Also, deine Freunde waren dann auch gar nicht mehr dabei und haben dich unterstützt? Weil ich sage mal so, n 'ne, zum Anfänger, ne, Skifahren, da sollten deine Freunde immer um dich rum sein, auf jeden Fall. Und dann ist ja deine Angst auch voll berechtigt, ne? Wenn du dann auf einmal, äh, da hoch fährst, au ist 'ne komplett neue Situation für dich, du bist noch nie Ski gefahren, deine Beine tun weh, 3- jährige lachen dich aus, ähm, und dann liegst du da da, ja, und musst es auch noch alleine durchstehen, was gefährlich ist in den Bergen. D Ja, dann ist ja dann ist ja deine Angst, äh, ziemlich gerechtfertigt oder nicht?
Danke dir auf jeden Fall. Also, ich, äh, fühle mich eigentlich auch nicht so, äh ja, entmutigt quasi, weil ich Angst hatte. Das stimmt auch, vielleicht hätten die bei mir stehen sollen, aber ich habe denen ja auch quasi gesagt, dass die gehen sollen und einfach ähm, und auch 'n bisschen was genießen sollen. Ansonsten hätten die vielleicht wirklich drauf verzichten können und mir da quasi 2,, 3 Stunden helfen können, da ich qua da ich dann vielleicht mein Selbstbewusstsein hätte schneller aufbauen können und hätte weniger Probleme, äh, haben gehabt, quasi, ne, de da bisschen selbstbewusster zu fahren. Aber
Mhm. Mhm. Ja.
Es ist halt was es wie es ist, ne? Ich will halt wirklich nur diese Angst überwinden, damit ich das, äh, beim nächsten Mal, wenn ich jetzt am Freit dahin gehe, also quasi morgen hingehe besser hinbekomme.
Ja. Ja. Okay. Okay, also ein Tag Ruhetag, das war jetzt der erste Tag und dann ja, ich würde auf jeden Fall 'n Skikurs empfehlen. Das solltest du auf jeden Fall machen weil ich sag mal, erwachsene Anfänger, ja im Skifahren, da ist so 'ne hohe Verletzungsgefahr einfach also dass du kein Risiko auf dich nehmen solltest, weißte. Und und ich denk, das wird dann einfach deine Freunde so wie es anhört die sind fortgeschritten. Das wird einfach so die ganze, äh, Gruppendynamik 'n bisschen stärken, wenn du 'n Ski 'n Anfänger Skikurs machst, weißte? Du kümmerst dich dich, lernst 'n bisschen, wirst 'n bisschen selbstbewusster, aber dennoch musst du 'n bisschen aufpassen, auf welche Piste du dich begibst, ja. Ähm, und das einfach vielleicht ein bisschen mit deinen Freunden ansprechen, das wäre vielleicht 'ne ganz gute Sache. Ähm, aber ich denke, du hast 'ne berechtige a berechtigte Angst hier. Ja, also, ähm ich denke, wenn du besser und besser im Skifahren wirst und dich irgendwie Stück für Stück, Schritt für Schritt irgendwie auf so 'ne Aktivität im Urlaub, äh, einstellst, ähm, dann, äh, kannst du die Ängste abbauen und, äh, überwinden. Ähm, aber ich sag mal, in wie du das beschreibst, ähm, hörts sich's auch irgendwie, äh, ja, beängstigend an, ehrlich gesagt.
Ja, also es war auch beängstigend wirklich. W was ich dich eigentlich fragen wollte, hast du vielleicht 'n paar Tipps, wie ich diese Angst, äh, quasi überwinden kann?
Ja. Kompetenz, glaube ich. Also, ich würde, wie gesagt also, mach 'n Ski-Kurs, guck, wie du dich fühlst und es kann ja auch sein, dass wenn du einen Ski-Kurs machst und sagst: „Hey, es ist nix für mich.“ Genau Skifahren genauso wie tauchen, weißt du? Manchmal, we manche Menschen, die fühlen sich nicht wohl unter Wasser und du kannst ja gar nichts dagegen da ist 'ne Phobie einfach da, ja? Und mit Skifahren denke ich, ist es auch manchmal so 'ne Sache. Es ist so 'n Aktivitäten-Reiseerfahrungs-Ding. Manche Menschen mögen's oder die lernen es und sagen: „Okay, wenn ich es gelernt habe, dann genieße ich's es.“ Aber ich sag mal, wenn du wirklich keinen Kurs hattest und einfach immer wieder hinfällst und dir wehtust und dich verletzt, ähm, dann ist es ja auch irgendwie verständlich, dass man da 'ne Angst hat und, ähm, dass man's einfach vielleicht auch gar nicht mehr machen möchte, ne?
Also, machen will ich's auf jeden Fall definitiv, ne? Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, ich will das unbedingt können. Ich will unbedingt Skifahren können, weil ich hab auch gemerkt, als ich so 'ne Piste runtergefahren bin, wo ich's halt auch kurz geschafft habe, dass mir das unnormal Spaß gemacht hat. Und ich will das für mich halt wirklich aufbauen, diese Angst überwinden. Da ist auch, glaub ich, wirklich 'n Skilehrer de die beste Lösung für, da ist so 'n ganz guter Tipp, da die halt dann auch beibringen, wie man s runter sich runterfallen lassen kann, ohne dass man Angst hat. Und das ist halt das größte Problem bei mir, dass ich Angst habe beim runterfallen, dass ich mir was verletze. Und wenn ich weiß, wie ich mich dann quasi runterschmeißen kann, wird dann auch bestimmt mein Selbstbewusstsein steigen. An dem Punkt muss ich mich auf jeden Fall bedanken, dass du mir dazugehört hast. Es war auf jeden Fall erleichternd, über dieses Thema zu reden. Ich muss mich bedanken. Danke dir.
Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, absolut, ich wette, du findest da 'n guten Weg und dass es dir bald Spaß machen wird, also viel Glück dabei.